Ah, sério? Mas por quê? Me conta. Essa é a 1ª vez que eu é a 1ª vez que eu escuto uma pessoa que fala isso, mas veja. <laughs>
Eu não gosto do cheiro. Sério? Não, eu sou primeiríssima. Eu, muitas vezes eu prefiro falar que eu tenho alergia, para ninguém mexer o saco, sabe, que é uma coisa que me tira muito do sério, é quando uma pessoa adulta diz que eu não como certo certa coisa, aí as pessoas ficam naquela: "Ai, mas por quê?", "Ai, prova porque o meu é maravilhoso!". Não.
Aham. Aham. Aham, "não sabe o que está perdendo".
É. "Ai, mas você já provou frito?". Cara, não não quero, não vou comer. Então
<chuckles> Ah, mas nem, assim, por exemplo, nem um sushizinho, assim, nada? <laughs>
Nada nossa! Nã não. <laughs> O sushi é cru. "Não, obrigada", passo.
<laughs>
Não consigo, a textura não é uma questão de eu não ter provado. A textura, o cheiro me dá náusea
Hum. Aham. Hã.